<clicks tongue> Alors, pas sur le style vestimentaire, ni l'attitude. Mais je t'avoue que sur ma mon mon mon amour, on va dire, de la musique, ça a une grande, grande influence, parce que, heu bon, c'est vrai que c'était l'époque où le R&B était, heu, on va dire, à la mode. Et donc, heu, voilà, heu, forcément, qui dit mode dit que tu tu suis un petit peu, hein, heu, bah, ce que tout le monde fait. Mais, heu, tout en grandissant, j'ai gardé cet cet amour pour le R&B. Aujourd'hui, j'écoute vraiment encore d'anciennes chansons. C'est le le genre musical qui me convient le mieux. Et ça, je pense que c'est vraiment, heu, à cause ou grâce à ma mère qui écoutait ce genre de de chansons-là. Et, heu, il y a, par exemple, un, hem, <clicks tongue> un tu sais, tout ce qui est, heu comment il s'appelle ce chanteur-là? Joe, Joe Thomas, je crois. Il y avait aussi, heu
Ah. Oui. Joe Thomas, alors qu'est-ce qu'il fait comme, heu, comme comme genre de musique, Joe Thomas? C'est c'est dans le même style, R&B aussi? Ouais. Mmh.
Du R&B, toujours. Ah ouais, non, non, là, c'est vraiment que du R&B. Tu avais, hem, <clicks tongue> comment on appelle ça? Heu, t Boyz II Men, heu, ce genre de choses. Et moi, à mon âge, j'écoutais ça, alors que c'était pas, heu, des des chansons que qu'un qu'un enfant de mon âge écoutait, quoi. Si tu veux, j'avais peut-être quoi, heu, 10 ans. Donc, heu, c'était plutôt pour des gens un petit peu plus matures, des vraiment de vrais adolescents, de des adultes. Et, heu, c'est vrai que j'écoutais ça souvent. Je me quand ça passait à la radio, j'enregistrais ça, même sur les cassettes-là. Hem, je c'est vraiment quelque chose qui m'a bercée.
Exact! Boyz II Men. Oui. <chuckles> Oui, oui, ouais, parce que c'était comme ça, à à l'époque, <chuckles> faut faut le rappeler, il y avait pas forcément, heu, de de streaming. Et heu, si on voulait garder des des chansons pour soi, bah, il fallait, heu, rester coller l'oreille au poste de radio, heu, radio cassette et puis enregistrer les les chansons quand elles passaient, quand on pouvait, quoi. <chuckles>
Ouais. Ouais, fallait sauter sur l'occasion, exactement. Mais ouais, je je c'était vraiment ce qui ce qui m'a bercée. Tu avais ça, tu avais aussi, heu, des des musiques un peu, heu, caribéennes aussi, tu vois? Le zouk, ce genre de choses. Et heu, moi, c'est vraiment ce qui m'a bercée, heu, pendant ma jeunesse. Et heu, bah, voilà, j'écoute même heu, si on reste sur le, <clicks tongue> hem, le style donc, heu, musical, heu, donc qui est le zouk, il y a des vieilles chansons qu' on qui que qui font qui qui sont hem, qui qui appartiennent au genre donc rétro et, heu, des chansons que je ne connaissais pas. J'étais même pas née à l'époque de ces chansons-là, que j'ai appris à écouter et à apprécier, que j'écoute encore maintenant. Mais ça, aussi, c'est d c'est, hem, <clicks tongue> c'est on va dire, de la faute à ma tante, parce que tu tu avais ma mère et ma tante qui écoutaient beaucoup, beaucoup de musique et, heu, ça a eu une grosse influence sur, heu, mon style aujourd'hui, hein.
<chuckles> Oui. Ouais. Ah! D'accord. D'accord, d'accord mais alors, heu, cet cette influence, heu, donc, heu, tu dis qu'elle t'a un petit peu suivie, heu, au aujourd'hui. Alors, ça te ça t'amènerait à quel genre, heu, d'artistes ou de styles de musique, heu, qui sont un petit peu plus contemporains? Heu, tu tu écouterais, donc, quel genre de musique maintenant, plutôt?
Oui.